Абсолютно. Я помню, у нас был тоже знакомый, он был депутатом впоследствии, кстати. Изначально он был такой порядочный, он всем помогал, а потом я по новостям увидела, что он украл бюджетные средства, которые ему доверили на ремонт здания. Представляете? Да, н то есть я вообще поверить это Но там уже всё, суд, всё доказано как бы было. Я я не могла поверить, что это он сделал, потому что всё его знали как порядочного, что он помогал там, там, что стал депутатом, что он из хорошей семьи и украл что-то по новостям. Я в шоке была.
Мгм. Н-да. <laughs> Ну, пожалуйста, видите. Мгм. Да. А, к сожалению. Мгм. Н-да, ну вот, я я, в принципе, а, не сильно удивлен. Мы вообще, м, такие люди, что мы: "Как так, он такой хороший был, он никогд он такое не мог бы сделать", или там: "Это мой мой ребенок", <chuckles> и тому подобное. Мгм. Часто такое бывает.
Да, так и есть. Я не поверила, честно. Так что власть иногда с людьми что-то тоже делает такое не очень хорошее. Может, не не каждый может быть, э, на такой позиции, кто знает.
Делает абсолютно. Мгм. Абсолютно с вами согласен. Ну, наверно, мы всё-таки с вами пришли к тому, что, получается, правда и честность, она намного важнее.
Так. Да.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
В большинстве отношениях. Мгм. И вам того же. Спасибо большое.
М, до свидания. Спасибо.
До свидания.